Ayan, magandang gabi.
Magandang gabi din sa'yo.
Ayan, Sige. Ay kayo nama'y kamusta na? Kumusta ang gabi? <chuckles>
Okey, ah Okey naman yung gabi ko, so maya-maya papasok na naman sa trabaho.
Mhm, kapagod 'no, trabaho, <chuckles> panggabi?
Kailangan eh, yun hige totoo, ganun talaga kailangan natin yun sa buhay natin para meron tayong pangkain or pera at pang dun sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw
Tama naman. Mm.